อัน อ อา อย่างงี้ดีกว่า คุ้ย เอ่อ ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายแล้วคุณแบบเหมือนกับจะมีพลังมากในการออกกำลังกายอยู่ช่วงไหนบ้างคะ? เช้า กลางวัน เย็น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ถ้า ถ้าเกิดว่า พลัง ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าพลังยังเยอะอยู่เนี่ย ก็เป็นช่วงเช้าหลังจากตื่นเลยอะค่ะ เพราะว่าเย็นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเพลีย ๆ แล้วก็ต้องดูแลลูก แล้วก็ทานอาหาร ทำกับข้าว ล้างจาน อะไรเสร็จ ก็ อ้าว มัน 20:00 น. ได้เวลาเอาลูกเข้านอนแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยก็จะ ตื่นมาก็ยังสดชื่นอยู่ค่ะ
แต่เย็นน่าจะติดแล้วเนาะ อ น่าจะ ต ต้องดูแลคุณลูก อืม อือ อา อา อือฮึ อืม อาจ อืม ๆ ได้เลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นอาจจะเป็นช่วงแบบเหมือนกับ อา หลังคุณตื่นนอนขยับสักเล็กน้อย จริง ๆ อะ ขยับเท่ากับการออกกำลังกายแล้วนะคะ มัน เอ่อ ใช่มันก็จะมีท่า ท่าที่แบบเหมือนกับเราอะสามารถทำได้หลังจากการ เอ่อ ตื่นนอน แบบเนี้ยค่ะ มันก็จะกลาย มันก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนกับช่วย เขาเรียก เอ่อ บูสต์ เราในแต่ละวัน บูสต์ เอเนอร์จี เราในแต่ละวันให้มันแบบเหมือนกับ เออ ใช่ คือพอแบบเหมือนกับคุณแบบเหมือนกับ อ่า ล ลง ลุกจากเตียงมาสัก ทำสักประมาณ 10 นาทีก็ได้ค่ะ เป็นท่าแบบเหมือนกับท่า jumping jack แต่ว่าไม่ต้องกระโดดอะนะคะ นึกออกไหมคะ เอาเบา ๆ ไปก่อน ม jumping jack นี่ก็คือแบบเหมือนกระโดดตบ แต่ว่าเราไม่ต้องกระโดดนะ คือแค่แบบเหมือนกับยืด ท เอ่อ เขาเรียกว่าก้าว ข ก้าวขาไปซ้าย แล้วก็เอามาอยู่ชิด ใช่ไหมคะ ซ้ายชิด ขวาชิด แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็เอามือเนี้ยค่ะทำเหมือนกระโดดตบขึ้นลงแบบนี้เลย อ อ เอิ้ด ใช่ ๆ ไม่ ไม่จำเป็นต้องกระโดดเลยนะคะ จะได้แบบเหมือนกับ เอ่อ เขาเรียกว่าแบบเหมือนกับเซฟพวก เซฟแบบ เซฟความปลอดภัยของเราไปด้วยแบบนี้ได้เลยอะค่ะ เออ คุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ?
อือฮึ อือ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ มือก็ยกขึ้นลงไปตามทุกครั้ง อย่างงี้เหรอคะ? อืม ผ่านค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ แล้วท่าอย่างงี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างอะคะ?
อืม อืม ท่าแบบนี้นะคะก็คือจริง ๆ แล้ว มันจะช่วยในเรื่องของ เขาเรียกมันเป็นท่าทางที่ คาร์ดีโอ ค ท่าแบบเนี้ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของแบบเหมือนกับ เอ่อ ลดน้ำหนักได้ แล้วมันก็ช่วยให้เราแบบเหมือนกับตื่นตัวได้ด้วยอะค่ะ แบบเหมือนกับ อ ตื่น ลุกขึ้นมาแล้วเราขยับ แล้วก็เราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใส แบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม อ๋อ ค่ะ ก็พอได้อยู่นะคะ เราก็แค่เพิ่ม ขยับตารางเราเนี่ยให้มันเริ่มเช้าขึ้นอีกสัก 20 นาที อันเนี้ยไม่เป็นปัญหาเลยค่ะในการตื่นเช้า ก็เริ่ม เริ่มนาฬิกาชีวิตเนี่ยให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่ง เราจะได้มีตารางในการออกกำลังการนิด ๆ หน่อย ๆ อะทุกวัน ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยอะนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการจัดตารางตามที่คุณแนะนำมา ก็คือเป็นทำงาน สลับกับทำกับข้าว กลับมาทำงานแล้วก็ไปรับลูก แล้วก็ตอนเย็นก็ดูแลลูก ทำหน้าที่แม่บ้าน อะไรของเราไปตามปกติจนกว่าจะเข้านอนเสร็จแล้วพรุ่ง อีกวันหนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ย ก็เริ่มตารางชีวิตเหมือนเดิม คือเริ่มด้วยการออกกำลังกายก่อนเลย ไม่ งั้น ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ไม่ได้ทำเนี่ย มันจะไม่ได้ทำอยู่ อยู่นั่นน่ะค่ะ การออกกำลังกาย ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลองปรับใช้จริงค่ะ
อ อือ อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม <chuckles> ได้เลยค่ะ

อ๋อ ค่ะ ก็ ก็อาจจะแบ่งได้นะคะ ก็คือ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย เราอาจจะแบ่งเวลาทำงานน่ะ อาจจะ 8:30 ถึงสัก 11:00 ก็ได้ แล้วก็หลังจาก 11:00 อะ มันอาจจะเริ่มมีออร์เดอร์อาหารมาแล้ว เราก็เปิดรับออร์เดอร์เนี่ย จาก สิบเอ็ดโมง ไปจนถึงสัก สัก เอ่อ ประมาณ บ่ายโมงบ่ายสอง อย่างงี้อะเนาะ เออ อา อย่างงี้ ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะ แล้วก็หลังจาก 14:00 เนี่ย ก็ปิดรับออร์เดอร์ แล้วก็กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง จนกว่าจะออกไปรับลูกประมาณ 15:30 16:00 ก็ยังพอมีเวลาได้ทำงานอีกนิดหนึ่งอยู่ ก็ถ้าเกิดว่าจัดสรรอย่างเงี้ย ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกัน คือเราแค่ต้องไปกำหนดเวลาเปิดปิดร้านนิดหนึ่งค่ะ จากที่เมื่อก่อนเนี่ย เคยแบบปล่อยไหลไปทั้งวันอะสั่งตอนไหนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ อา ค่ะ เออ เออ เปิดรับออร์เดอร์ สิบเอ็ดโมง ไป ไป ซ เออ ได้ไหมคะ? อา อืม อืม อืม อืม อา ค่ะ ส่วนใหญ่น่าจะขายแบบเหมือนกับขายช่วงพีก ๆ ก็น่าจะเป็นช่วง เอ่อ อาหารเที่ยง อาหารเย็นแบบนี้ไหมคะ? อา
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ช่วง ช่วงนี้แหละค่ะ ที่จะมีสั่งกันเข้ามาเยอะ ก็จะเริ่มตั้งแต่ 11:00 เป็นต้นไปอะค่ะ
อา โอเค ถ้าอย่างงั้น เราก็อาจจะบล็อกเวลาช่วงแบบเหมือนกับทำ ทำอาหารขายเนี่ยนะคะ ช่วงตั้งแต่ อะ เป็นที่ เอ่อ ก่อนเที่ยง ก็คือน่าจะ 11:00 ไปอะเนาะ จนถึงประมาณบ่าย บ่ายเสาะ 13 :00 หรือ บ่ายสอง นะคะ อย่างที่คุณ ที่คุณต้องการ เออ แบบนั้นเลยค่ะ ก็จะบล็อกเวลาแบบนี้ไปเลย ใช่ค่ะ ทีนี้เราก็จะใช้แบบเหมือนกับแอปพลิเคชัน ที่มันเป็นแบบเหมือนกับ planner เข้ามาช่วยก็ได้นะคะ ก็คือ เอ่อ ก็คือ น อยากแนะนำให้ใช้แอปเดียว ซึ่งจะได้แบบเหมือนกับ มันไม่หลายระบบ อ คุณเองก็จะได้ไม่สับสนด้วยอะนะคะ เออ แล้วก็อยากให้บันทึกเวลาจริงเนาะ เพื่อเราจะได้แบบเหมือนกับเห็นพฤติกรรมด้วยเนาะว่า ในชีวิต ในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย ใช้ไปกับอะไรบ้างจริง ๆ อย่าง อย่างสมมุติเราอาจจะแบบเหมือนกับ <tsk> เออ จริง ๆ เราอาจจะเซตไว้ อย่างส่งลูก 07:30-08:30 แต่บางทีมันอาจจะเลต ๆ ช้าไปกว่านั้น ด้วยความที่อาจจะมีรถติดบ้างหรืออะไรบ้าง แบบเนี้ยนะคะ ก็อยากให้ ให้ เอ่อ บันทึกเวลาจริง เพื่อให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เวลาจริง ๆ ของเรา แล้ว อะ แล้วจากนั้นเนี่ยค่ะ สัปดาห์แรกอาจจะฟิกซ์ไว้ก่อนเนาะ ที่เวลานี้ อะไรอย่างเงี้ย พอ อ พอสัปดาห์มา พอสัปดาห์ถัดมา เราก็อาจจะดู แล้วเราก็มาแบบเหมือนกับ เอ่อ ปรับเปลี่ยนเนาะ ให้มันเข้ากับพฤติกรรมจริงของ ของ ของเรา แบบเนี้ยอะค่ะ อือฮึ
อือฮึ อือ อือ ค่ะ อืม แบบนี้ก็ดี เหมือนกันค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือว่าเราก็ลองทำไปก่อนตามที่เรากำหนดไว้คร่าว ๆ ใช่ไหมคะ แต่ว่าก็ต้องกำหนดเนาะ แล้วก็ลองทำไป ทำจริง แล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน หรือว่าควรปรับเปลี่ยนเพิ่มลดเวลาตรงไหนใช่ไหมคะ?
อือ อืม ค่ะ ใช่ อืม